Ed e i intendi nel senso dalla comunità o
Ma non lo so t pensi p tro vedi che le persone vengono di cioè hanno meno voglia di di di comunicare d dal vivo?
Beh In generale sì, in generale comunque questo c'è, perché comunque viviamo, ehm, tutti nella contemporaneità e il problema, ehm
Cioè le ore le ore al giorno sono 24, no, u un po' per dormire, un po', eh e quindi poi se uno sta 8 or no 8 no, ma 2,3 ore sui social, son 2 o 3 ore sottratte, diciamo a a appunto, ad altre cose.
Sì. Sì, è ve e c'è questo problema, credo che esista da tutte le parti, più o meno, in di la differenza la fanno poi le persone, in base a come usano questi social. Io io però vedo vedo che ci sono ancora tante persone che camminano, che vanno al parco, che si scambiano, ehm, battute, quindi tutto sommato dai dico, ehm: "Non siamo ancora proprio alla rovina totale," siamo ancora ancora in una dimensione umana.
Eh. Certo, l'utilizzo personale. Parlano. <chuckles> Certo, cer Certo cer e no, perché comunque, insomma effettivamente oggi, eh, spesso vedi che vai nei locali, vedi nei bar queste 3, 4 persone magari assieme, ognuno che si guarda al suo telefonino, come se gli altri non ci fossero, come fosse da solo.
Eh, sì. Eh, purtroppo è così, eh, purtroppo è così. Anche qua è così, però devo dire che, ehm, dipende un po' dallo sforzo che ognuno ci vuole mettere, ehm, sì.
Dalle persone certo. Dai è stato molto molto molto bello, parlare di questa cosa, m'ha interessato e niente, speriamo di risentirci presto così magari mi racconti qualcos'altro.
Io ti ringrazio moltissimo di queste domande, che mi hanno permesso un po' di parlare della mia comunità, e davvero è stato è stato davvero divertente. Grazie mille.
Eh, figurati.